जी बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने और जो है मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और तो है मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो है ये सब इस वज़ह से भी हो रहा है कि जो वेस्टर्नाइज़ेशन जो कल्चर है, जो वेस्टर्न का कल्चर है, तो उ उस उस वज़ह से भी एक हो रहा है क्योंकि जो है आम चीज़ जो है ये देखने को मिलती है हमारे विदेशों में और जो है वहाँ ऐसा कल्चर है कि जो है आप जो है लिव-इन में रह सकते हैं या फ़िर जो है गर्लफ़्रेंड बॉयफ़्रेंड वाला जो कल्चर है वो अ, वहाँ ज़्यादा आम है, पर जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है जहाँ पे जो है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसा अ, जो है मैं तो ये मानता हूँ कि जो है अ, विदेशों के वज़ह से भी हो रहा है। जो हमारे जो हमारे यहाँ जो युवा है वो विदेशी कल्चर को ज़्यादा फॉलो करने लगा है, तो उस वज़ह से भी एक हो रहा है क्योंकि आप आपने पुराने ज़माने में देखा होगा जो हमारे दादा, परदादा या हमारे माता-पिता के जो है समय में तो जो अ, जो धोखाधड़ी होती थी, जो भरोसा होता था रिश्ते में वो बिल्कुल बरकरार रहता था और जो है अ, हमेशा जो है जन्मों-जन्म तक वो साथ रहते थे, बिल्कुल पूरे ज़िंदगी भर ए एक-दूसरे के साथ रहा करते थे, पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आप क्या मानते हैं इस बारे में?
हाँ, सबसे ज़्यादा। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ। बहुत ज़्यादा। हाँ, इसीलिए। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। सही बात, आजकल बिल्कुल नहीं रह गया है। देखिए आजकल तो लोग आप जन्मों की बात कर रहे हैं, लोग आजकल अ, 2 दिन भी साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो वो लोग आप आपके साथ रहेंगे, अगर जहाँ भी आप में कुछ कमी आइ, उनको लगा कि नहीं आप उन चीज़ों को नहीं सँभाल पाएँगे, तो लोग तुरंत आपको छोड़ कर चले जाएँगे और ऐसी चीज़ें तो आए दिन देखने को मिलती हैं, आप हो गए या फ़िर आपके आसपास बिल्कुल देखते होंगे। मैंने तो देखा है ऐसे-ऐसे लोगों को जिनकी ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं, उनको मैं जब सुनता हूँ तो मुझे, इतना बेकार लगता है कि बताइए आप इस इतने नीचे लेवल तक किसी को नहीं गिरना चाहिए, मगर आप गिर गए तो अब क्या ही बोला जाए।
बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल, सही कहा आपने। जी, बिल्कुल। जी।

बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो है आपने जो है अगर कोई आपको धोखा दे रहा है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। तो आपको जो है ना अ, मेरा तो ये मानना है कि आपको जो है इससे आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो है खुद पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि जो है आपका जो है सबसे बड़ा मित्र आप ही होते हैं और जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपके माँ-बाप होते हैं। मैं तो हमेशा यही मान के चलता हूँ और जो है अ, आपसे ज़्यादा बढ़ के जो है अ, आपको बिल्कुल अ, आपसे ज़्यादा बढ़ के आपको कोई ज़्यादा अ, समझ नहीं सकता और जो है आपसे अ, जो है आपके माता-पिता से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। तो अगर आप ये लेके चलेंगे ना तो जो है बिल्कुल आप अ, अपने जीवन में आपके साथ कुछ भी हो, आपके साथ कोई भी धोखा-धड़ी करे तो जो है आप आपको उससे उतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मेरा तो ये मान
जी। सही बात, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात। हाँ। जी। सच्चाई यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इन चीज़ों को अगर आप हमेशा रखेंगे अपने दिमाग में कि ये जो चीज़ें हैं ये आ ही जाएँगी मगर आपके जो अपने हैं जैसे माँ-बाप हो गए। इन लोगों को अगर आप रखेंगे आपने उन लोगों को रखेंगे जो कि ख़ास हैं तो उन लोगों को अगर रखा जाए हमेशा अपने दिल में तो आप एक ख़ुश ख़ुश भी रहेंगे। अपने आप को और ज़्यादा अपने ऊपर काम कर पाएँगे। और हाँ, अ, बात आई अगर ऐसे लोगों के आसपास के रहने की जो कि आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो उनसे भी आप थोड़े दूर रह जाएँगे। जी।
जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और अंत में तो मैं यही कहूँगा कि जो है अगर प्यार में आके भरोसा टूटता है, तो जो है रिश्ते को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। हाँ, एक हद तक बचा सकते हैं पर जो है वो रिश्ता पुराने जैसा नहीं रहेगा। तो आप का करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और जो है आपके विचार जानके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आशा करता हूँ हमारी फ़िर से बात हो। धन्यवाद।
जी। बिल्कुल। सही बात। अच्छा, अच्छा। जी। धन्यवाद आपका। हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला और आशा करता हूँ आपसे फ़िर से बात हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्य
जी, धन्यवाद।

बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो है अ, जो लोग हैं ना वो कई-कभार तो है, अपने जन्म सातों जन्मों-जन्मों का जो है, अ, अब वादा कर देते हैं कि जो है हम साथों स सात जन्म साथ में रहेंगे और जो है, अ, कई लोग तो ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं कि जो है अपने अ, पार्टनर के साथ जो है ना, अ, शादी तक का जो हो वो उसने तय कर लेते हैं कि जो है हम जो है अपने जी अपना पूरा जीवन एक साथ बिताएँगे और जो है उनके कुछ ही सालों में जो है, कुछ ही चंद महीनों में जब थोड़ी-बहुत उनकी अनबन होती है तो कहीं न कहीं वो है एक-दूसरे को जो है धोखा देने लगते हैं और जो एक-दूसरे का भरोसा तोड़ देते हैं। और अगर मैं ये बोलूँ कि जो है उम, माफ़ी माँगता है अगर उनमें से कोई व्यक्ति तो देखिए मैं अगर अपना निजी इसके ऊपर अपना बताऊँ तो देखिए कोई व्यक्ति जो है अगर आपका भरोसा तोड़ रहा है और जो है आव और वो खुद ऊपर से माफ़ी भी माँग रहा है कि जो है उसे पछतावा होता है, तो बिल्कुल मैं तो जो है भरोसा नहीं करता ऐसे किसी भी व्य व्यक्ति पे, क्योंकि देखिए जी, बिल्कुल, अगर वो एक बार ऐसा कर सकता है तो दूसरी बार भी वो कर सकता है। और अगर जो है वो जब मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो माफ़ी अपने दिल से नहीं माँग रहा है, तो बिल्कुल वो आगे जा के ऐसा पक्का करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल मैं तो नहीं मानता कि जो है माफ़ी माँगना जो है किसी व्यक्ति में अ, आजकल तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो है माफ़ी तो वो ऐसे ही बोल देते हैं कि जो है अ, सॉरी बोल देते हैं। तो माफ़ी मुझे लगती नहीं है कि जो है कोई भरोस जो रिश्ते को दोबारा जोड़ सके। आप क्या मानते हैं इस में
ह हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। करना भी नहीं चाहिए बीज भाई साहब इस पर। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा। जी। बिल्कुल। देखिए, वो समय आ गया है ना कि लोग क्या होते हैं, लोग एक समय पर 2-2 नाव, 3-3 नाव में पैर रख के चलना चाहते हैं। उनका रहता है कि जितना हो सके उतने साथ लोगों में बने रहिए। और एक मैं आजकल में एक नई चीज़ मैंने देखा है कि जैसे लोग आप आप कभी देखे होंगे आप जैसे कोई सामान लेने जाते हैं तो आप सामान उठा के देखते हैं, फिर खरीदते हैं, तो उसी तरीके की लोगों की आज एक सोच आ गई है कि वो लोग इंसानों को सामान के जैसे देखते हैं। वो वो एक बार आएँगे उनके साथ रिलेशन में, उनको हर तरीके से टेस्ट करेंगे कि वो किधर अच्छे हैं, किधर क्या है, कैसे हैं और अगर वो उनके क्राइटेरिया में बैठेंगे तो, तो वो उनके साथ अच्छे रहेंगे, नहीं बैठेंगे तो वो अपने इन चीज़ों मैंने जब देखा तो मुझे बहुत पहले ह हँसी भी आई मगर फिर लगा कि लोग क्या सोच आ गई है कि लोग एक-दूसरे को सिर्फ़ सामान के जैसा देखना पसंद कर रहे हैं अब। लड़का हो, वो लड़की को उस तरीके से देखता है और लड़की हो तो वो बोलेगी कि अ, ये मेरे लायक नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये-ये चीज़ों की दिक्कत है।
जी, जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।